जी। तो जैसे कोविड काल के बाद कहीं न कहीं जो वर्क़ फ्रॉम होम का एक कल्चर है वो चल गया है। क्योंकि अब घर से बैठके ही काम कर सकते हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगा क्या कभी आपने वर्क़ फ्रॉम होम करा है? और अगर आपने किया तो इसमें आपको क्या कोई फ़ायदे दिखें हैं या इसके नुक़सान दिखें हैं? अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें?
जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी ना वर्क़ फ्रॉम होम किया है और देखिए मुझे भी ना इसके देखिए बहुत सारे फ़ायदे दिखे। लेकिन देखिए कुछ चुनौतियाँ भी आई थी। देखिए अगर मैं फ़ायदों की पहले बात करूँ तो फ़ायदा ये है कि देखिए कितना ज़्यादा देखिए इसमें खर्चा बचता है।
जी, जी। खर्चा बचता है। हाँ।
देखिए साथ ही साथ देखिए अ, पर्यावरण का भी देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखिए जब लोग घर पे रहते हैं तो गाड़ियाँ कम चलती हैं सड़कों पे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। पर्यावरण को भी देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और साथ ही साथ देखिए मैं ये मानता हूँ कि ये ना हमें मतलब एक जो हमारा ट्रैवलिंग का एक जो समय है हमारा, वो भी बचाता था। तो देखिए मैं मानता हूँ कि टाइ समय जो है ना बिल्कुल आज बहुत कीमती हो गया है और देखिए समय बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
गाड़ियाँ कम चलती हैं। हाँ। वो बच जाता है। हाँ।
अब देखिए साथ ही साथ देखिए, हमारे जैसे मैंने आपको बताया खर्चा भी बचता है। तो देखिए हम उसको हम कहीं और अ, काम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो पैसे को। <coughs> और चुनौतियों की अगर यहीं मैं बात करूँ ना देखिए
हाँ, ये तो है।
देखिए, इसकी चुनौती ये हैं कि, इससे ना देखिए इंसान जो है ना अ, अकेलेपन का शिकार हो सकता है। अगर वो देखिए मान लीजिए अक <coughs> अकेला कहीं रह रहा ना तो देखिए बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ सकती हैं और इसके साथ-साथ देखिए कई बार जैसे नेटवर्क की जो समस्याएँ होती हैं।
हाँ, बिल्कुल।
वो कई बार देखिए बाधा डाल सकती हैं वर्क़ फ्रॉम होम में और इस वज़ह से देखिए काम में ना व्यक्ति थोड़ा-सा पिछड़ा रह सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इसके फ़ायदे कहीं न कहीं थोड़े-से ज़्यादा हैं। जी।
जी, जी, जी। जी, जी, जी। तो जैसे अभी आपने बताया कि इसके जैसे आपने इसका एक फ़ायदे बताए कि कहीं न कहीं जैसे टाइम भी बचता है। तो उस टाइम के उसका क्या ये भी एक फ़ायदा कि हम स आप उस टाइम को कहीं न कहीं और भी जगह यूज़ कर पाए थे। क्या ये भी इसका फ़ायदा है, कहीं न कहीं आपको लगता है?
हाँ जी। हाँ जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, हम जो है उस समय को कहीं न कहीं और भी उसका सदुपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने जो ट्रैवलिंग में जो समय बचा है देखिए आजकल बड़े-बड़े शहर जैसे अगर मैं बैंगलोर का आपको उदाहरण दूँ। तो वहाँ पर देखिए ट्रैवलिंग में
जी, जी।
घंटों ख़राब हो जाते हैं, बैंगलोर में मुंबई में। लेकिन यहीं देखिए दूसरी तरफ़ अगर हम देखिए, अ, ट वर्क़ फ्रॉम होम करेंगे तो ट्रैवलिंग का जो समय बच जाएगा। वो हम खुद को दे सकते हैं समय। और
हाँ, ये तो है।
खुद के साथ एक अच्छे स्तर पर जुड़ सकते हैं। जी।
जी, जी, जी। तो जैसे कहीं न कहीं जैसे वर्क फ्रॉम होम में जैसे आपने कहा कि ट्रैवलिंग का खर्चा बचता और घर पे रहते हैं। तो क्या इस इससे आपको एक इसका, एक ऐसा फ़ायदा लगता है कि आप जो अपने घरवाले हैं, जो अपने माता-पिता उनको ज़्यादा समय दे सकते हैं। अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, हम ना इसमें अपने माता-पिता को थोड़ा-सा ज़्यादा समय दे सकते हैं और देखिए मैं मानता हूँ कि आजकल जो है ना, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं तेज़ हो गई है। लोग जो है अपने काम में सब इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि एक-दूसरे के लिए समय नहीं है, वहीं अगर देखिए
समय नहीं है, हाँ।
वर्क फ्रॉम होम जो है ना, हमें, हमारे अ, माता-पिता हो गए या देखिए हमारी अगर अर्धांगिनी है, हमारी वाइफ है, कोई हमारे बच्चे हैं तो उनको भी देखिए समय दे सकते हैं। और देखिए, मैं मानता हूँ कि इससे कहीं न कहीं ना एक रिश्ता मज़बूत होता है नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कि परिवार में ना दूरियाँ आने लग जाती हैं। देखिए काम का जो दबाव वो देखिए इतना ज़्यादा हो जाता है कि, वो हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाते और देखिए परिवार में हमारे ना रिश्तो में खटास आने लग जाती है। आजकल देखिए, मैं देखता हूँ कि अ, बच्चे देखिए त्योहारों पे तक घर नहीं जा पाते दीवाली पे, होली पे, इतनी ज़्यादा देखिए काम का प्रेशर होता है। और यहीं देखिए अगर वर्क फ्रॉम होम अगर मिल जाए, तो देखिए हर समय जो है व्यक्ति घर से ही काम करेगा, वो अ, त्योहारों पे अपने परिवार वालों के साथ जो है मिल सकता है, उनके साथ त्योहार मना सकते, खुशियाँ मना सकता है और उनके सुख-दुख का ना एक साथी बन सकता है। नहीं, तो देखिए आजकल जो है ना, सबसे बड़ी दूरी में मानता हूँ कि इसी वज़ह से आ रही है कि समय की, जो है कमी की वज़ह से ना लोग जो एक-दूसरे के सुख-दुख के साथी नहीं बन पा रहे हैं। और इस वज़ह से आजकल अ, रिश्तों में भी बहुत ज़्यादा खटास आ रही है, तो देखिए मैं मानता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम में ना रिश्तों को बेहतर करने के म मज़बूत करने के भी ना बहुत सारे अ, फ़ायदे हैं। जी।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
ये तो है। जी, जी, बिल्कुल। जी, जी। तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं देखिए आपने भी एक समय पे जैसे वर्क फ्रॉम होम भी करा और ऑफ़िस से भी काम करा, तो अगर आप बताना चाहें कि आपके मुताबिक कौन-सा ज़्यादा आपको बेहतर लगा और उसका क्या कारण है? अगर आपके व्यक्तिगत अनुभव से अगर आप कुछ बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ तो मैं ये मानता हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम है ना ये देखिए उनके लिए अच्छा है जो कि मतलब उन जिन जो ना, बहुत ज़्यादा जिन्होंने मार्केट में अपनी एक पहचान बना ली है। जैसे और अ, जिनको देखिए अभी जो नए हैं, जिनको अभी देखिए नेटवर्किंग करना है, लोगों से जुड़ना है, अपनी एक जान पहचान बनानी है। तो देखिए उनके लिए मैं मानता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम सही नहीं है, शुरुआत में तो देखिए उनको
ओ, अच्छा।
ऑफ़िस से ही जॉब करना चाहिए। जिसके माध्यम से वो जो है ना अपनी एक अच्छी छवि बना पाएँ, एक नेटवर्किंग कर पाएँ और मतलब उनको आगे बढ़ने में इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी, नेटवर्क जो है, उनको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर देखिए यही कोई व्यक्ति जो है एस्टेब्लिश हो चुका है अपने, जो भी वो काम करता तो उसके बाद देखिए वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है और अ, आराम से अपने परिवार वालों को समय दे सकता है, अपना खर्चा बचा सकता है, अपना समय बचा सकता है। और इसके साथ-साथ मैं ये मानता हूँ कि, जैसे देखिए ट्रैवलिंग करते-करते देखिए मैं मानता हूँ कि, तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है कई बार लेट होने का होत लेट होने के
जी, जी। अ, हाँ, हाँ। ये तो है। हाँ, ये तो है।
जो है आसार बन जाते हैं ट्रैफ़िक की वज़ह से, वो समस्याएँ नहीं आती है। और साथ-साथ देखिए व्यक्ति को जो ये सुबह जल्दी उठकर देखिए तैयार होना पड़ता है उसका वो भी बच जाता है, तो देखिए इससे मेहनत भी थोड़ी-सी कम लगती है और अ, आउटपुट देखिए उतना ही मिलता है जितना ऑफ़िस से मिलेगा। क्योंकि देखिए अ, अगर व्यक्ति को काम ढंग से आता है वो अपने दम पर मतलब खुद से काम कर सकता है ना, तो देखिए वर्क फ्रॉम होम में भी वो अपना काम कर ही लेगा। जी।
जी, जी। जी, जी। ये तो है। जी, जी, जी। तो जैसे आपने बताया कि जो वर्क फ्रॉम होम में भी देखिए काम तो होता ही है और कहीं न कहीं ऑफ नहीं होता। तो आपके मुताबिक जो एफिशिएंसी रहती है जो एक कहीं न कहीं जो काम के प्रति जो एक प्रोडक्टिविटी रहती है, क्या वो दोनों में बराबर रहती है? उसमें कोई फ़र्क आता है? अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें।
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। देखिए, मैं मानता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम में ना थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्योंकि अ, <coughs> देखिए वर्क फ्रॉम होम जब हम करते हैं ना तो देखिए, हम जो है मतलब एकदम रीलैक्सड होते हैं। यही देखिए ऑफिस जाना होता है तो हमें देखिए <coughs> कपड़े वगैरह देखिए उस प्रकार के थोड़े से अनकम्फर्टेबल भी कई बार हो जाते हैं उन कपड़ों में और अ, उसी में बैठे रहना। नहीं तो देखिए वर्क फ्रॉम होम में ना हम देखिए अपने अ, थोड़ा-सा समय के भी देखिए थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अपने काम के लिए। हम अपने समय के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो देखिए
हाँ, ये तो है। जी, जी, बिल्कुल।
मैं मानता हूँ कि इससे प्रोडक्टिविटी ना कहीं न कहीं बढ़ती है। और देखिए ऑफिस में देखिए हमें ना लंच ब्रेक से पहले देखिए खाने को या फिर कुछ ब्रेक नहीं दिया जाता है। लेकिन इधर हम जो है अपने हिसाब से वर्क फ्रॉम होम में ब्रेक ले सकते हैं। और देखिए जब हमें ज़रूरत है, हो सकता है हमें लंच टाइम के इस दौरान ज ब्रेक चाहिए ना हो हमें और किसी समय पर जो है आवश्यकता लग रही हो। तो मैं मानता हूँ कि हम अपने अ, समय को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं वर्क फ्रॉम होम में। और और भी अच्छा अ, रिज़ल्ट दे पाते हैं, आउटपुट दे पाते हैं। जी।
हाँ, ये तो है। जी, जी, ये तो है। जी। तो जैसे आपने बताया कि कहीं न कहीं जैसे जो जो सोशल इंटरेक्शन होती है देखिए वो कहीं न कहीं आपके हिसाब से दोनों में कहीं उसमें फ़र्क है। तो आपको क्या लगता है मतलब किस में ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन रहता? अगर आप इस पे कुछ अपना बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। देखिए सोशल इंटरेक्शन मैं ये मानता हूँ कि देखिए अ, वो ऑफिस वाले ऑफिस से ही जो है ना ज़्यादा अ, रहता है। क्योंकि देखिए उसमें जो है ना हम देखिए बहुत कुछ सीखते भी हैं हम जैसे कम्यूनिकेशन स्किल सीखते हैं कैसे बर्ताव करना है, कैसे किस टोन में बात करनी है वो बहुत अच्छे सीखते हैं। और मतलब एक बॉडी लैंग्वेज जो है ना हमारी सही रहती है। लेकिन देखिए वर्क फ्रॉम होम में देखिए बॉडी लैंग्वेज तो कुछ होती नहीं है। हम बात भी होगी तो माइक से ही होगी, शक्ल एक दूसरे की नहीं दिखती है। अब या बहुत कभी कभी-कभार जो है वेबकैम लगता है। ल तो देखिए उ उसमें देखिए उतना अच्छा बात-चीत करने का तरीका हम नहीं बना पाते और अच्छे से ना जुड़ नहीं पाते सामने वाले व्यक्ति से। लेकिन यही अगर हम फ़ेस टू फ़ेस हों ना देखिए ऑफिस में जैसे होता है तो देखिए हम अपनी बात जो है बहुत अच्छे से रख सकते हैं, समझा सकते हैं। अ, इसके माध्यम से देखिए होगा ये के हमें देखिए हमारी वो कम्यूनिकेशन स्किल्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से ऑफिस से बढ़ेंगी। और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको नेटवर्किंग का बताया तो नेटवर्किंग भी के लिए भी देखिए वही ज़्यादा अच्छा है ऑफिस से। और वर्क फ्रॉम होम इतना अ, फायदेमंद नहीं है उस म अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो। जी।
जी, जी। हाँ, ये तो है। हाँ, ये तो है। हाँ, नहीं है। हाँ। जी, तो जैसे आपने कहीं न कहीं इसके फ़ायदे भी बताएँ है। और कहीं न कहीं इसके नुकसान भी बताएँ है। तो अगर आप इसकी कुछ टेक्नोलॉज़ीकल नुकसान बताएँ, जो आपने खुद महसूस करें हैं वर्क फ्रॉम होम में, कुछ इंटरनेट के रिलेटेड तो अगर आपको कुछ वो नुकसान बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, देखिए उसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, कभी-कभार देखिए जैसे <coughs> मैं आपको बताऊँ तो मैं थोड़े-से छोटे-से छोटे इलाके से हूँ। तो, उस वजह से देखिए समस्या ये आती है कि ना, कभी देखिए बिजली कट जाती है। तो देखिए, बिजली कट जाती है तो अ, <coughs> हम देखिए, काम नहीं हो पाता है, उसके लिए देखिए इन्वर्टर वग़ैरह लगाना और यूपीएस लगाना। तो मैं मानता हूँ कि देखिए वो ना खुद के खुद का एक खर्चा बढ़ा देता है।
जी, जी, बिल्कुल। काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल।
अब देखिए, वहीं अगर मैं आपको अ, दूसरी बात अ, इंटरनेट की अगर मैं बात करुँ, देखिए कई बार हमारे जैसे इंटरनेट सेवाएँ पे भी ना उत्ती उत्ती विकसित नहीं है। तो, उसकी वज़ह से होता ये है, नेट ना चलने की वज़ह से भी हम ना कई बार जॉब मतलब काम नहीं कर पाते। देखिए, हम फ़्री ही बैठे होते हैं घर पे, लेकिन काम नहीं कर पाते और उस दिन की हमारी, जो है ना, एक तो अब्सेंट लग जाती है, देखिए लीव लग जाती है। उसके चक्कर में देखिए एक तो सैलरी में भी कटौती होती है और साथ ही साथ देखिए हम जो है अ, मतलब बोर भी हो जाते हैं, थोड़े-से इस अ, टेक्नोलॉज़ीकल समस्याओं की वज़ह से। और कई बार देखिए कोई और कम्पैटिबिलिटी इश्यूज़ जिसको कहा जाता है, देखिए वो कई बार आ जाते हैं, तो तो भी ज़्यादा सही से वो काम नहीं कर पाते। तो वो देखिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक अ, समस्याएँ ले आते हैं हमारे काम पर। जी।
जी, जी, जी। हाँ, ये तो है। हाँ, वो भी सही कह रहे है आप। जी, तो जैसे आपने अभी बताया कि कहीं न कहीं आपको, आपके मुताबिक जो वर्क फ्रॉम होम है, उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। परंतु कभी आपके ऐसा हुआ कि मतलब जैसे क्या है कि हम जब ऑफ़िस में कार्य करते हैं, तो कहीं न कहीं हम ना सबकी छत्रछाया कहीं ना निगरानी में रहते हैं। परंतु घर में आप अकेले होते हैं, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि, जो आपका आलस्य है वो वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादा हो गया थोड़ा-सा? तो कभी आपका कुछ ऐसा अनुभव रहा है जो अगर आप बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अ, जी देखिए, ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैं जो है ना ये वर्क फ्रॉम होम को ना एक अ, मतलब अ, उसकी तरह मानता था एक अ, उम, अश अ, अच्छे मतलब एक ब्लेसिंग की तरह लेता था क्योंकि देखिए अ, मैं ये चाहता मैं ये सोचता था कि देखिए कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो है मेरा वर्क़ फ्रॉम होम ख़त्म कर दिया जाए और मुझे ऑफ़िस बुला लिया जाए। तो मैं देखिए पूरी एफ़िशिएंसी के साथ पूरी लगन के साथ काम करता था ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये तो घर से घर पे बैठकर आराम कर रहा है, काम नहीं कर रहा। तो देखिए वो चीज़ जो है ना मुझे कहीं न कहीं मोटीवेट करती थी कि अ, मतलब वर्क़ फ्रॉम ऑफ वर्क़ फ्रॉम ऑफ़िस से बचने के लिए देखिए कि कहीं वो ना करना पड़े मुझे। तो वो जो बहुत ज़्यादा मोटीवेट करती थी और मैं जो है बहुत लगन से काम करता था। और इससे देखिए मेरी जो एफ़िशिएंसी है ना वो ज़्यादा ही होती थी अ, बजाए इसके जितनी मैं शायद ऑफ़िस में काम कर पाता हूँ। उसमें ज़्यादा एफ़िशिएंसी से वर्क़ फ्रॉम होम में काम कर पाता था। और मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा एक संतुष्टि महसूस होती थी कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ अपने जीवन में, अपने काम में और मुझे जो है बहुत ज़्यादा एक एप्रिसिएशन भी मिलता था। जी।
ओह! अरे वाह, वाह! अरे! बहुत बढ़िया। <chuckles> हाँ, बिल्कुल। ओ, अच्छा, अच्छा। जी, तो अगर आप कोई सुझाव देना चाहें, फ्रेशर्स को जो नए-नए हैं। तो उनको क्या सुझाव रहेगा कि उनको वर्क़ फ्रॉम होम करना चाहिए? या फ़िर मतलब अगर वो वर्क़ फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको उसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसान अगर आप इस पर कुछ बताना चा चाहे फ्रेशर्स को?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, फ्रेशर्स के लिए तो मैं यही सुझाव दूँगा कि उनको जो है ना, ऑफ़िस में जाकर ही काम करना चाहिए एक बार शुरू में, ताकि वो अपने एक जो है, पैर जमा पाएँ। वो एक तो उस वातावरण को समझ पाएँ ऑफ़िस के और काम के वातावरण को समझ पाएँ। क्योंकि देखिए, जो फ्रेशर्स हैं, तो उनको काम भी अच्छे से नहीं आता है। वो वर्क फ्रॉम होम में ना, उनको स वो सीख नहीं पाएँगे अच्छे से। लेकिन यहीं अगर वो ऑफ़िस जाएँगे ना, तो देखिए, वो बहुत अच्छे से सीख पाएँगे, अपने, सीनियर्स की, देखिए, एक बहुत अच्छे से ना, वो ले पाएँगे अ, गाइडेंस ले पाएँगे, उनकी जो है, एक एडवाइस ले पाएँगे। तो मैं मानता हूँ कि ये उन्हें ना, बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने में, जीवन में आगे बढ़ने में। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए और यहीं देखिए, अगर कोई व्यक्ति अ, जो कि फ्रेशर नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा अ, काम कर लिया है किसी भी फ़ील्ड में, तो वो जो है, वर्क फ्रॉम होम कर सकता है और अपने बलबूते पर ना अपना काम कर सकता है। जी।
समझ पाएँ, हाँ, बिल्कुल। सीनियर से, बिल्कुल, हाँ। हाँ, बिल्कुल। आराम कर सकते हैं। जी, तो अगर आपको ही भविष्य में मौका मिले, अगर आपके पास कहीं न कहीं चॉइस रहे कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या वर्क फ्रॉम ऑफ़िस करना है, तो वो कौन-सी रहेगी, अगर आप इस पे कुछ बताना चाहें?
हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। देखिए, अ, मैं तो यही और ज़ाहिर-सी बात है मैं वर्क़ फ्रॉम होम ही अ, जो है चूज़ करूँगा। क्योंकि देखिए मुझे ना अपना थोड़ा-सा अ, जो है ना आराम अ, दायक थोड़ा-सा मतलब वातावरण में रहना पसंद है। मुझे ये यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह पहनना मतलब जैसे ऑफ़िस की होती है। तो वो मुझे नहीं पसंद है। पर इसके साथ-साथ देखिए इसमें जो ये है मैं अपने समय के हिसाब से ब्रेक ले सकता हूँ। लंच ब्रेक जो है मैं अपने समय के हिसाब से कर सकता हूँ। और कोई भी अगर मुझे थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए तो मैं अपने समय के हिसाब से कर सकता हूँ। और अ, इसीलिए जो है ना और मेरा समय भी बचता है। देखिए मेरा पैसा भी बचता है। तो मैं तो देखिए कभी-भी अगर मुझे भविष्य में मौका मिले मुझे अ, जो है एक अगर विकल्प हों 2 के वर्क़ फ्रॉम होम में वर्क़ फ्रॉम ऑफ तो देखिए मैं तो वर्क़ फ्रॉम होम ही चुनूँगा। ए जी।
<chuckles> अरे वाह, वाह! अरे वाह, वाह! कर स समय बिल्कुल। जी, जी। वाह, वाह! क्या बात है। जी तो काफ़ी अच्छी तरह आपने वर्क़ फ्रॉम होम के फ़ायदे और नुकसान बताएँ। तो आशा करता हूँ, आपसे फ़िर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी बिल्कुल। मुझे भी आपके प्रश्नों के उत्तर दे के बहुत अच्छा लगा। मैं भी उम्मीद करूँगा हमारी बातचीत फ़िर से होगी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।